Pues, fíjate que te p quería platicar un tema, eh, bastante siento que ocurre mucho a muchas personas, ¿no?, y a diferentes edades, o sea, creo que puede abarcar desde que somos niños hasta qui hasta, pues, u la vida adulta, ¿no?, en en en varios aspectos, ¿no? Em, yo siento que nace del miedo a a, pues, cómo nos ven las demás personas, ¿no?, o el c el cómo no nos hacen sentir, eh, quizás, por un regaño, ¿no?, o Ajá, justamente eso a mí me pasó mucho de niño, que, por ejemplo, estaba comenzando a pues a aprender a leer, a ma las matemáticas, ¿no?, uy, no, o sea, <chuckles> d divisiones, multiplicaciones, este, pues esas cositas, ¿no?, que cuando uno es niño Bueno, a mí, realmente, las matemáticas no no se me dan muy bien. Pero, pues sí era, mm, mi mamá, me acuerdo que me sentaba y hac hacer divisiones, multiplicaciones, sumas, resta las sumas y restas son muy sencillas, ¿no?, pero las divisiones, sí, a veces se me complicaban un poco más. Entonces, eh, mi mamá a veces, pues, como que no tenía mucha paciencia, ¿sabes?, llegaba de trabajar y pues sentarse conmigo y: "Oye, este, a a estudiar". Eh, entonces, pues ella, pues, me regañaba, ¿sabes?, o sea, era como de que: "Oye, eh, o sea, aprende rápido, ¿no?", o sea, casi, casi como de que: "Aprende, absorbe, rápido, rápido", este, y pues a mí me costaba bastante, ¿no? Y, desde ese momento me empezó a nacer ese miedo, pues, por pedir ayuda, ¿no?, o o pedir, este, a retroalimentación o ese tipo de cosas, ¿no?, que, pues, con el tiempo por ahora, por ejemplo, en la secundaria o o inclusive en la primaria, pues yo en en clases, ¿no?, sentado hasta atrás, eh, me acuerdo que, bueno, siempre he usado lentes porque no no tengo muy buena visión, pero pues, había cosas que no entendía o no escuchaba bien y pues a mí me daba mucho miedo, este, preguntar al profesor, ¿no?, o a mis compañeros. O sea, me daba esa esa inseguridad de que, pues, me fuera a regañar o me fueran a mal contestar mis compañeros o sentirme tonto, ¿sabes? O sea, es una mezcla de de varias cosas que que a lo largo del tiempo es algo que no he solucionado, y que me ha llevado a ser un poco más autodidacta, ¿no? O sea
Entiendo. Bien sí. Y entiendo. Cierto. Oye, pero, o sea, sí entiendo lo que me estás diciendo y la verdad es que siento mucho, o sea, que lo estés sintiendo de esa manera, pero, por ejemplo, ¿en qué situaciones concretas te pasa eso? ¿O, por ejemplo, ahorita, en el trabajo, en tu casa, en la escuela?
Dime. Claro. Por ejemplo, en el trabajo, eh, ya no como te había comentado, me he vuelto un poco más autodidacta, ¿no? Eh, en el aspecto de que bueno, pues, no pregunto y lo investigo, ¿no? Eh, por ejemplo, en el trabajo tenía unos unos compañeros, ¿no?, eh, nuestra jefa ya nos dejó cierta información que de cierto trabajo que tenemos que cumplir, eh, y si no le entendía ella ella es supera accesible, ¿no? O sea, cualquier cosa pregúntenme, pídanme ayuda, yo estoy aquí, shalalá, etcétera, etcétera. Y yo no lo hacía, a pesar de que no le entendía, pues, yo buscaba por otros lados, ¿no? Ujú, buscaba por otros lados, los medios o la respuesta, o la solución al problema. En cambio, mis compañeros hasta siento que se fastidiaba mi jefa de que le pedían mucha ayuda. Y eso es lo que a mí me da miedo. Fastidiar también a la persona, ¿no? O sea, si ya de por sí mis compañeros ya estaban, eh, pidiendo ayuda casi por cualquier cosa, y dio las instrucciones muy, eh, muy exactas. Quizás, yo tenía alguna duda, pero nada del otro mundo.
Ah, entiendo, sí. ¿Cómo crees?
Pero también me da au aún así, me daba ese miedo por por preguntar, ¿sabes? Entonces, no sé, eh, ¿tú qué me aconsejarías, no?
Eh, por ejemplo, me podrías contar, por ejemplo, ¿a qué te da miedo, o sea, de pedir ayuda? O sea, es a tu jefe, a tus compañeros, amigos, o también a tu familia. En este caso me dices que a tu jefa, pero no le podías poder, por ejemplo, con eh, preguntarle a tus amigos, o decirles: "Compañeros, me pueden ayudar a a esto, porque no le entiendo". O también, ¿eso te da como mucha pena o miedo pedir ayuda?
En el aspecto de mi jefa, pues, me daba miedo el hecho de que me fuera a llamar la atención, ¿no? Este, a que, pues ajá, justamente, que que ella vea que soy una persona, pues, incompetente, ¿no? Justamente, eh, en en ese más que nada centrado en ese punto, ¿no? O sea que, mm, me vea de otra forma, ¿no? Eso es más como el miedo frente a un jefe. Y, eh, y con mis compañeros, no pedirles ayuda, porque, pues, esa sensación de: "Yo lo puedo hacer". O o también que ellos me van a pedir más adelante un favor, o algo por el estilo, ¿no? O se o más que nada eso de, eh, pues, vaya, en el trabajo, pues, el trabajo es muy competitivo, ¿no? Y y cualquier persona vez que va decayendo, pues, a veces, hasta los compañeros lo lo lo, vaya, trata hacen que que vaya cayendo más, ¿no? Más que nada, eh Exactamente. Más que nada, eh, va por ahí, em, pues, imagínate, ¿no? En el trabajo, pues, eh, a veces, también mis compañeros hacían preguntas tontas, la verdad, o sea, malas. O sea, que realmente, ya lo explicaron claramente, y no no no lo han entendido, este, y lo regañaba muy feo. Ahora imagínate, no sé, o sea, me daba ese ese círculo vicioso de que no le pregunto, porque me va a hacer esto, mejor lo hago yo. Y así, o sea, siempre, siempre ha sido ese círculo que que he tenido.
Ah, entiendo. Cierto. Y lo hacen sentir diferente. Oye, pero por ejemplo, ¿qué crees que pasaría si pidieras ayuda? O sea, ¿como que la gente te va a criticar o perderías el respeto? O, ¿qué es lo que tú sientes, al momento de que puedas pedir esa ayuda?
Creo que el hecho de de justamente quizás el perder el respeto de de las personas, eh, y ma creo que va más que nada por el tema de la psicología del :"¿Cómo siento yo que me verían las personas?", ¿sabes?, o sea, ¿de qué forma me ven las personas?, ¿no?, yo creo que va más que nada por por ese lado.
Muy bien, entonces, por ejemplo, tú prefieres como ser autodidacta y prefieres como hacer las cosas por ti mismo en vez de preguntar, para que cómo no, para no quedar mal, para que no piensen que no sabes o todo esto que, por ejemplo, de que en tampoco no quieres cometer errores, entonces prefieres como hacerlo por ti solo y hacerlo y aprender a que ya la gente pues lo pueda notar.
Justo. Claro, sí, justamente, va más que nada el hecho de el miedo a cometer errores y e es algo que me ha costado también porque en la en otros trabajos sí he cometido algunos errores por no preguntar, ¿sabes?, o sea, por por seguir mi por yo tratar de buscar la solución o buscar a mi o seguir mi instinto, ¿no?, es algo que no no me ha pasado muy seguido, pero sí sí sí me ha pasado, ¿sabes?, y es algo que, pues, me gustaría también, no sé, que me des algún consejo, no sé, ¿tú tú qué podrías recomendarme?, eh, para tratar de, pues, dejar este tipo de de hábitos, ¿no?, que, pues, ya tiene rato, o sea, ya tiene ratísimo que vienen sucediendo, entonces me gustaría, pues, ¿qué qué re qué qué me podrías recomendar?
Ay, sí. Pues mira, yo te podría decir y te podría recomendar que primero identifiques como estos pasos pequeños y seguros para poder pedir ayuda, o sea, al momento de que tú, si sientes que tienes una duda muy grande, pues, trabajes también el tema de la seguridad, o sea, porque lo puedes decir enfrente de un espejo, lo puedes decir, por ejemplo, cuando te o sea, cuando estás haciendo, por ejemplo, algo de alguna exposición o así, hablar frente al espejo, la verdad es que ayuda bastante y siempre decirte a ti mismo la verdad, o sea, de que: "Me parece muy importante lo que estás preguntando, ninguna es pregunta es tonta", entonces es mejor preguntar siempre antes de cometer algún error, y para eso están las personas, o sea, también para ayudarte y para decirte qué puedes hacer, y también, ¿sabes qué he pensado?, por ejemplo, eh eh, también puedes evaluar, por ejemplo, los riesgos y los beneficios de pedir ayuda, o sea, en cada situación, tú puedes pensar, por ejemplo: "A ver, ¿qué es un beneficio de que puedo pedir, este, no sé, ayuda?, esto y esto y esto", haz como una lista, o qué puede salir mal, entonces también puedes hacer una lista, y a partir de eso, en vez de estar como está bien que seas autodidacta, la verdad, porque se ayuda bastante Pero también hay veces en que los los jefes te pueden ayudar porque ya tienen más experiencia, ya saben cómo trabaja la empresa, tú puedes ir preguntando, entonces eso también te va a ayudar bastante, como perder ese miedo.
Claro. Sí, justamente, em, ese tipo de cosas, eh, siento que también podría, no sé, em, ujú, identificar. Eh, pues sí, pedir ayuda más que nada, porque ya es algo que traigo de de hace mucho tiempo y, por ejemplo, me ha servido mucho también el ser autodidacta, como tú comentas, eh, pues yo no sabía inglés. Yo aprendí inglés por mi cuenta, no fui a una escuela, ¿por qué?, porque el miedo a a am a cometer errores, ¿no?, y a que, no sé, es más como el hecho de que cometer errores y que las personas me lo me lo me lo digan, ¿sabes?, o sea, no sé, es algo que yo traigo. Entonces, yo aprendí por mi cuenta. Yo encontré trabajos que van sobre ese tema de de de hablar inglés con otras personas. Entonces, como ya s he estado muy acostumbrado, pues a ese tema, siento que sí sería un poquito más complicado dejar eso de un lado, pero siento que si busco ayuda, no sé, quizás algún psicólogo o algo por el estilo, puede que a lo mejor, eh, me empieza a despegar un poquito de de esa parte en la que yo soy. ¿Tú crees que me podría servir un poco que yo lle fuera con algún psicólogo?
¡Ay, guau! Así es. Sí, claro, fíjate que, eh, sería superimportante que pues, que pudieras buscar algún psicólogo, porque pudieran trabajar esta parte desde que estabas chico, o sea, desde que estabas niño, como para empezar a trabajar desde el inconsciente para, por ejemplo, cuando me contabas de las divisiones y multiplicaciones, sumas y restas. Entonces, yo creo que desde niño se te quedó eso de que, pues, te daba miedo pedir ayuda, y un psicólogo, la verdad es que sí puede tratar, este, pues este problema que a veces tienes, porque todas las personas tienen, o sea, tienen dudas, tienen errores, pero lo importante aquí es ir aprendiendo y trabajar eso, porque una vez que tú lo superes se te va a hacer muchísimo más fácil seguir, o sea, porque ya vas a decir: "Ya no me da pena", o sea, simplemente ya puedo preguntar lo que yo quiera, y ya vas a hasta a sentirte mucho mejor.
Totalmente, sí sí, considero que sí, eh, creo que sí me ayudaría bastante y pues nada, más que nada, como te había comentado, por el hecho de que ya son cosas que traigo de, desde hace tiempo. No considero que sea un trauma, pero sí algo que que ha influido mucho durante, pues, toda mi vida, ¿no?, creo que es algo que ha ha tomado, pues, muchísimo tiempo y que ha afectado de ciertas formas. Pues fantástico, te agradezco mucho, gracias por por ayudarme y los y los consejos, ¿eh? Gracias.
De nada, que estés muy bien, nos vemos pronto.